Hey, und zwar wollte ich mal wissen, ähm, welche Werte mir eigentlich wichtig sind? Und zwar stelle ich mir diese Frage schon, ähm, seit einiger Zeit. Ähm, ich habe so meine Routinen und meine Ziele, die ich verfolge, aber ähm, manchmal frage ich mich halt, für was ich das eigentlich mache und, ähm, bin dann halt auch immer so im Zwiespalt: Okay, ist es denn wichtiger, vielleicht einfach auch, äh, sich mehr um meine Familie zu kümmern oder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, anstatt immer nur diesen Leistungsdruck zu haben und, ähm, immer weiter hochzukommen, sei es im Sport oder in der Karriere. Oder, ähm, dabei irgendwie so Geld so viel Geld zu machen wie nur möglich, ähm, wodurch natürlich dann halt auch leider 'n bisschen der Kontakt zu meinen Eltern ähm, dahinschwindet oder auch gerade zu meiner Schwester und ihren kleinen Kindern, ähm, was ja meine Neffen und Nichten sind mit denen ich halt auch in letzter Zeit immer weniger und weniger, ja, ähm, Zeit verbracht habe. In den letzten 2 Jahren sind auch tatsächlich viele Freunde von mir abgefallen. Äh, von meiner Seite aus, weil ich mich einfach auch gar nicht mehr bei denen gemeldet habe und, äh, irgendwie auch gar keine Motivation und Lust mehr dazu hatte, mit denen was zu machen, weil ich halt immer auf diesem, ähm ja, diesen Gedanken hatte, ähm, mich persönlich weiterzuentwickeln und weiter Gas zu geben.
Ja, mich würde jetzt irgendwie interessieren, äh, wann bist du so wann kam dieser Switch bei dir, dass du dann so festgestellt hast: Okay, du möchtest dich in 'ne andere Richtung bewegen?
Das kam circa vor f 3, 4 Jahren. Ähm, ich hatte früher 'n ganz anderes Leben geführt. Ich war, äh, extrem unter Menschen. Ähm, ich habe, ähm ich war DJ und habe eben auch aufgelegt, war jedes Wochenende Party machen. Also, äh, ich war halt eben ständig unter Menschen, habe viel mit Freunden gemacht, et cetera. Und dann kam 'ne Zeit, wo ich dann mit meiner Ex-Freundin zusammen war, hm, wo ich dann einfach 'n extremen Switch hatte, weil ich wusste: Okay, ähm, ich würde halt einfach gern weiter an mir selber arbeiten, aber auch für die Beziehung. Und auch den Lifestyle, den wir geführt hatten, war jetzt nicht der gesündeste, war natürlich eben einfach auch viel mit Party verbunden, und, ähm, ja, auch viel mit Alkohol dementsprechend. Hm, und dann kam eben diese Zeit, dieser Umbruch. Und das war dann so, dass wir dann auch auswandern wollten in die Schweiz. Ende vom Lied war, dass sie dann halt nicht mitgekommen ist. Äh, ich bin dann trotzdem umgezogen. Kurz darauf habe ich dann Schluss gemacht, weil das halt so einfach nicht mehr funktioniert hat. Und seitdem war ich dann immer in diesem Mindset drin: „Okay, ich muss Gas geben, ich muss was erreichen. Ähm“ „ich darf keine Pause machen.“ Genau, und, äh, habe dann seitdem halt auch ziemlich viel gearbeitet und irgendwo auch 'n Stück weit mich 'n bisschen selber verloren. Ähm, ja, jetzt würde ich halt einfach gerne wissen, wie ich meine Werte einfach wieder orientieren kann?
Ja. Also, eben das, was ich rausgehört habe. Auf der einen Seite wolltest du voll pushen und auf der anderen Seite hast du gemerkt, dass dieses Pushen irgendwie auch nicht das Wahre ist, so wie, äh wie ich das richtig verstanden habe, sondern dass es halt irgendwie, ähm ja, dass du sozusagen nicht den optimalen Weg für dich gefunden hast, den du gesucht hast, so. Und das, was mir die ganze Zeit kam, ist äh, hast du für dich mal so genau deine Ziele definiert, wo du im Leben hin möchtest?
Ähm, ich habe meine Ziele in dem Sinne nicht klar definiert. Ich hatte schon immer das Ziel, dass ich definitiv irgendwann mal aus ro aus Deutschland wieder raus möchte. Ähm, ah, genau, das habe ich vergessen zu sagen, und zwar, ich bin dann vorletztes Jahr wieder zurück nach Deutschland gezogen zu meinen Eltern, weil ich hier auch nochmal neue Ziele verfolge, hm, und mein Ziel ist es halt irgendwann mal wieder aus Deutschland rauszukommen und mich dann in irgendeinem Land festzusetzen, wo man einfach 'n entspannteres Leben führen kann, wo eben gerade nicht dieser Leistungsdruck hier so herrscht wie hier zum Teil. Hm, aber ich habe halt eben dieses Mindset, dass erstmal muss ich was erreichen, dass ich‘s mir dann später gönnen kann, verstehst du?
Ja, das das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also, meistens ist es ja so, dass von nichts nichts kommt, ja, so. Und, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, ich glaube auch so zu denken und wirklich auch was, äh, zu bewegen in der Welt. Ähm, ja, also was natürlich Sinn machen würde, ist, glaube ich, la langfristige Ziele, sich genau zu definieren. Und, ich würde das nicht, äh, nur so in 'ner Meditation machen oder sowas in der Art, sondern ich würde es wirklich aufschreiben oder vielleicht mit 'nem Vision Board aufmalen. Es sind wirklich nur maximal 30 oder 45 Minuten, das können sogar nur 15 Minuten sein, die können aber extrem viel an deinem Leben verändern. Es gibt Beispiele von Menschen, die sich nur 1 Jahr für 1 Jahr 'n Ziel gesetzt haben und, äh, ich weiß nicht, ob's da sogar Studien da dazu gibt, aber nur, dass du dir Gedanken dadrüber machst und das sozusagen, äh, auch auf Papier bringst, hat es einen extremen Einfluss auf deine Psyche. Wenn ich jetzt aber dich jetzt genauer so, ähm wenn ich dir genauer zuhöre, dann habe ich aber ‘n bisschen mehr das Gefühl, dass es dir auch sehr wichtig ist, über den Tag, ähm ja, ein ein gutes Leben zu haben. Also, nicht nur du möchtest nicht nur ein gutes Ziel erreichen, sondern du möchtest auch den Weg dorthin irgendwie angenehmer haben, weil sonst würdest du ja nicht das als Problem äußern, dass dieses hustlen sozusagen dir irgendwo auch Energie nimmt. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, würde ich dir schon tatsächlich recht geben. Ähm, ich versuche mir schon meinen Weg auch angenehm zu gestalten. Ähm, dass ich halt auch irgendwo 'n bisschen auf meine ja, auf meine Fürsorge halt achte. Weißt du, wie ich meine, dass ich mich nicht komplett überarbeite? Ähm weiß nicht, ob es halt vielleicht auch einfach mit mit meinem Beruf zu tun hat, den ich gerade mache. Ich bin in der Pflege, und da muss man ja prinzipiell schon sehr, sehr viel geben. Klar, ich muss den Beruf einfach machen, weil, ähm ja, also, ich könnte auch andere Berufe machen, äh, würde aber gerne einfach den Beruf machen, weil ich den schon in der Vergangenheit halt gemacht habe und er mir halt auch irgendwo Spaß macht. Hm. Noch dazu hole ich m mache ich gerade mein Abitur am Abendgymnasium, was halt natürlich auch nochmal 'ne tägliche Routine von 17:00 bis 22:00 ist. Und, äh, ja, das halt einfach auch so viel Energie nimmt und ich eben aus dem Grund wahrscheinlich dann versuche, mir es doch, äh, zwischendrin im Tag 'n bisschen gemütlicher zu machen.
Ja. Ja, ich möchte dir was ganz Konkretes schenken, ähm, das ist ‘n ‘ne ‘ne Herangehensweise, sage ich jetzt mal, die also, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie dir helfen würde, dauert vielleicht auch nur 15 Minuten und kann wirklich, äh, ‘n ganzes Leben verändern. Ähm, wenn du dir ‘n Blatt Papier nimmst, einfach ‘n DIN-A4-Blatt und dann einfach, äh, den perfekten Tag für dich ausmalst, aber das auch viel mehr auf deinen Zustand beziehst, also auf deinen allgemeinen Zustand, wie du dich fühlst. Damit möchte ich sagen, ganz konkret, du gehst hin, nimmst ‘n DIN-A4-Blatt, schreibst auf, um 6:00 zum Beispiel möchtest du gerne aufstehen, von 6:00 bis 7:00 möchtest du gerne lesen. Und mach dir dann noch so ‘ne Klammer ja, so in Klammern: Wie möchtest du dich dabei fühlen? Weil, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ich dir so zuhöre, ist, in welchem Bewusstseinszustand oder Alltagsbewusstsein befindest du dich, wenn du gewisse, ähm, Tätigkeiten ausführst? Weil ich glaube, man kann alles auf der Welt machen, wenn man a in ‘nem gewissen Zustand, ich sage mal, friedlich ist, weißt du, was ich meine? Du kannst aber
Mhm, ich weiß, was du meinst.
Du kannst aber eben beides verbinden hier. Du kannst ja sagen: „Diese Ziele möchte ich erreichen und in diesem Zustand möchte ich sein.“ Wie klingt das für dich? Also, wenn du dir jetzt so 'n bisschen Gedanken drüber machst.
Also, allein dir gerade schon zuzuhören, hat mich irgendwie 'n bisschen beruhigt tatsächlich. Ja, ich denke mal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass ich viele Dinge einfach mit sehr viel mit sehr viel Druck und, äh, mit mit Stress auch verbinde, wahrscheinlich, ähm anstatt da irgendwie an die Sache mit, äh, Gelassenheit ranzugehen oder eben auch mit dem ja, mit dem Ziel, dass das ja irgendwann mal alles 'n Ende hat und, äh, ich, äh, mir da ja was aufbaue für meine Zukunft. Ähm, dass man da vielleicht bisschen aufs Große und Ganze schaut und eben auch, wie du sagst, mit 'nem mit 'nem Zustand, der einfach friedlich ist.
Genau, ja. Ähm, wenn du dir so Gedanken da drüber machst, geht es mehr um das, wie man die Dinge im Leben tut oder was man tut? Also, kann es sein, dass es da vielleicht 'ne Diskrepanz gab?
Hm. Kannst du die Frage noch mal richtig erläutern? Also, ich weiß jetzt nicht, wie was du meinst mit wie oder was.
Genau. Also, ähm, geht es um das, was man tut im Leben? Also, wenn du jetzt zum Beispiel Ziele definierst, äh, für dich, ist es dann wichtig, dass du die Tätigkeiten ausführst? Oder ist es viel, viel wichtiger, wie du diese Tätigkeiten ausführst? Weißt du, was ich meine?
Hm. Ich glaube, mir ist wichtiger, was ich ausführe tatsächlich, anstatt wie ich es ausführe, weil, ähm, wenn ich mein Ziel habe oder etwas, was moralisch vertretbar ist, äh, für mich, was ich tue oder, ähm, eben auf was ich hinaus arbeite, dann ähm, klar, ich tue jetzt nicht irgendwelche, äh, verwerflichen Sachen tun, ähm, aber da ist es mir dann tatsächlich relativ egal, wie ich an mein Ziel komme. Hauptsache, ich komme an mein Ziel.
Okay, ja da ich habe das, glaube ich, auch 'n bisschen bisschen <chuckles> schlecht erklärt, muss ich ehrlich sagen. Also, mir ging es vielmehr darum zu sagen, ähm, wenn wenn man die Sache, die man tut, auf 'ne gewisse Art und Weise tut, dann kann wirklich jede Tätigkeit, äh, 'ne wunderschöne Tätigkeit sein. Und ich glaube, wenn du dir die Zeit nimmst und 'n DIN-A4-Blatt nimmst und dir wirklich aufschreibst: „Wie wäre mein perfekter Tag?” Also, der perfekte Tag, wie könnte der aussehen? Wie wäre ich vom Bewusstseinszustand? Würde ich lächelnd aus dem Haus gehen? Würde ich lächelnd wieder zurückkommen, ja? Wie w wie wären meine Augen? Wie wäre meine Ausstrahlung? Wie wäre meine Energie? Ich glaube, wenn du dir das so dieses Bild ganz genau zeichnest, dann ist es auch noch mal ein innerliches Ziel, was was man so anstreben möchte, zu dem äußerlichen Ziel. Und es kann sich auch gerne miteinander verbinden.
Mhm, jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meinst, ja. Ne, das ist auch wirklich 'n echt s also wirklich 'n sehr toller Gedankengang und auch 'ne sehr tolle Einstellung, die du da hast. Ähm, würde ich mir a sowas von 'ne Scheibe auch abschneiden, ähm, mich da auch vielleicht mal 'n bisschen mit auseinandersetzen. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Zuhören und auch für diese wirklich, äh, tollen, hilfreichen Worte und Tipps. Ähm, genau, danke dir, definitiv für dein Zuhören und für deine Worte.
Ja. Ja, ich danke dir für deine Offenheit. Und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Mir auch. Danke schön.